Heu, du coup, je voulais te parler, heu, d'un, mmh, d'un d'une source de stress, en fait, que j'ai régulièrement et qui, heu, pèse pas mal dans ma vie parce que, heu, en fait, heu, je suis amenée à pas mal, heu, voyager. Notamment, heu, pour des des raisons, heu, essentiellement, heu, b personnelles. Et, heu, le problème, c'est que, heu, à chaque fois que je dois prendre notamment, heu, c'est vraiment tout ce qui est, heu, transport type, heu, train et heu, surtout, heu, avion surtout quand il y a des des longs voyages. Heu, ça ça génère toujours beaucoup, beaucoup d'anxiété. Heu, donc c'est c'est vraiment un un gros problème, quoi.
D'accord. Mmh mh. Mmh. D'accord, je comprends. Bah, écoute, heu. Je te remercie vraiment de de te confier à moi là-dessus. Heu, c'est quelque chose que tu as observé depuis longtemps. Est-ce que ça a toujours été le cas? Tu m'as dit, donc, tu voyages beaucoup. Heu, est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui fait que tu ressens plus cette anxiété aujourd'hui? Ou tu as toujours eu un peu ce ce rapport, heu, du coup, heu, quand il s'agissait de voyager?
Je l'ai toujours eu. Heu je pense que je suis d'une nature un peu anxieuse déjà. Et heu pourtant je pense que enfin c'est c'est rare que j'ai eu de de gros soucis, en fait. Mais, heu, mais à chaque fois, c'est pareil, quoi. À chaque fois, j'ai énormément d'anxiété, quand je prends, heu, l'avion ou le train <sucks teeth> et heu, c'est surtout avant, en fait. Heu, c'est vraiment, heu, le pire, je pense, c'est la phase juste avant. Et puis, heu, dans le cas des trajets très longs en avion et tout ça, c'est toutes les phases de correspondance, en fait, entre les transports, sinon. C'est c'est toujours des périodes, heu, super compliquées, quoi.
Mmh mh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Je comprends. Mmh mh. Bah je du coup, ouais, je vois un peu mieux. Heu c'est-à-dire que, c'est quelque chose, heu, en fait, auquel tu as été habituée et en fait, heu, tu tu n'as pas, heu, heu, tu fi pour le moment, en fait, tu as pas forcément encore trouvé, heu, la manière, en fait, de te calmer dans les phases, heu, avant, parce que tu m'as dit: «Ben pendant le voyage, ça se passe assez bien». C'est ça hein? Hem, en tout cas, heu, peut-être moins pire que tu l'imaginais. Donc, c'est toutes les la la la phase qui précède, heu, en général, heu, c'est tu dirais que c'est plutôt lié à quoi, selon toi? C'est-à-dire, heu, que c'est que tu anticipes trop? Que tu as l'impression de t'y prendre trop tard? Ou en termes de planification du trajet?
Oui, je pense que c'est un problème de je en fait j'ai j je sais pas pourquoi, mais, heu, j'anticipe toujours. Heu, je je m'attends au pire, en fait. Je je suis toujours très inquiète, heu, que qu'il se soit, heu bah en fait qu'il soit en retard, heu, qu'il y ait un problème. Et vu qu'à chaque fois, soit notamment, bah, typiquement, pour prendre l'avion, heu, je suis forcément obligée, d'abord, de prendre un train parce que j'habite pas à côté d'un aéroport. Donc, heu, que ce soit Paris ou Marseille, heu, il faut forcément que je prenne un train. Donc il y a toujours la grosse inquiétude de heu, ou mon train va être à la bourre ou va rencontrer un problème en cours de trajet. Et hem et ça, c'est c'est vraiment, heu, vraiment terrible. Et les avions, bah, c'est pareil. Heu, l'inquiétude tant qu'il est pas là en fait, et que je suis pas posée dedans et qu'il est pas parti. Heu, surtout s'il y a une correspondance. Après, l'avion, en lui-même, heu, bizarrement, moi, une fois qu'il est lancé, ça va, hein! Ça, c'est pas un truc, heu. C'est même pas le mode de transport, quoi. Et heu, quand il y a des correspondances, ben, pareil. Les correspondances, surtout si elles sont courtes, il y a toujours la panique de, heu, faut pas que je me perde. Heu, faut que je trouve l'autre avion, espérons que mon bagage soit là. Je pense que je m'attends toujours trop au pire. Et je mais je je sais pas comment je je sais pas comment on peut relativiser ça, quoi?
Mmh. D'accord. Ouais. Mmh mh. Mmh. D'accord. OK. Ouais, d'accord. Ouais. Mmh mh. Bah, c'est vrai que, dans ce que tu décris, heu, c'est totalement compréhensible. Le fait que, comme tu dis, qu'en bah, heu, tu dois prendre le train, heu, justement pour, heu pour ensuite, heu, prendre ton avion, c'est vrai que c'est c'est ça c'est ça peut être très anxiogène, heu, on va dire, de se dire, si le train a du retard ou si ça peut en fait si ça peut faire une réaction en chaîne sur le fait de te faire louper ton avion. Et c'est la même chose, justement, bah pendant les correspondances, heu, le fait de mmh, on va dire d'avoir la peur de pas être à temps pour le suivant. Heu heu, c'est totalement compréhensible et heu et heu, bah je regrette que tu le vives comme ça. Et c'est vrai que, heu, il y a vraiment, heu, u une dimension, on va dire un peu d'imprévu qui peut faire peur. Après, toi, dans, heu, tes expériences jusqu'à présent- comme tu as l'air de pas mal voyager- heu, ça t'est déjà arrivé, du coup, précisément, ce genre de cas où en fait, heu, on va dire, le re un retard indépendant de ta volonté, heu, perturbe l'ensemble du trajet?
Mmh. Oui, oui, oui, c'est déjà arrivé, heu, je me souviens très bien. Une fois, je rentrais du Canada et heu en plus j j'avais pris, heu bon c'est un peu de ma faute mais je j j j'avais pris, heu, en fait un j'avais un train à prendre de Québec jusqu'à Montréal puis de Montréal, donc ça allait jusqu'à Paris, à Paris il fallait que je prenne un TGV, que je rentre, heu, donc à l'époque j'habitais, heu, dans le secteur, heu, bourguignon et en fait, heu, normalement je devais, heu, déposer mes affaires, limite, et aller en cours. Bon, c'était un peu optimiste, j'avoue, mais bon. Mais mais le truc, c'est qu'en fait, heu, ça a été, heu, la cata parce qu'il y a eu une grosse tempête. Donc il y a eu une énorme tempête de neige, donc en fait, heu, bah, on a pris énormément de retard, quoi. Donc, heu, ça a été compliqué. Il y a eu un 1er retard, heu, encore à peu près gérable, heu, à Québec, mais à Montréal en fait la-la tempête était énorme donc, heu, bah, on pouvait pas partir, forcément
D'accord. Mmh mh. Ah. Mince, OK, ouais. Mmh. Ouais, je vois.
on a eu 2 heures et 1/2 2 heures 45 de retard. Donc, heu, bah, à Paris, le temps de récupérer, heu, mon sac et tout le bazar, ben j'avais raté mon TGV.
Mmh. D'accord. Oui, je comprends, ouais.
Donc, heu, il y en a pas tant que ça, ça a été une vraie galère, ça m'a coûté super cher. Heu, c'était un peu bon c'est c'est c'était quand même, heu, super frustrant mais, heu, du coup ouais c'est vrai que c'est c'est des trucs où malheureusement on peut rien y faire, là c'est la météo, hein, heu. Donc c'est c'est vrai que c'est toujours compliqué quand ça arrive, quoi.
Mmh. Oui, heu, c'est sûr et heu, même, heu, quand on s'organise au mieux, c'est vrai, le fait de d'être dépendant de ces facteurs extérieurs, bah ça peut être très frustrant. Et en l'occurrence, bon bah, là, heu, le fait que tu aies tu aies tu aies tu aies loupé ton train après, heu, je j'imagine bien, heu, le genre de galère, heu, que que ça doit être. Donc, je comprends que ça t'ait marquée et que ça puisse être toujours une appréhension aujourd'hui. Après, heu, toi de ton côté, quand tu voyages, heu, est-ce que tu as tendance à prendre, justement, heu, heu, va dire, heu, un type d'assurance, que ça soit pour le train ou l'avion, heu, quelque chose, heu heu, qui est proposé avec, heu, que ce soit par la SNCF ou les compagnies aériennes, est-ce que c'est un réflexe chez chez toi, heu, d'av de de de prendre, heu, on va dire, quelque chose qui puisse te dédommager au cas où ça arriverait? Parce que, même s'il y a souvent un effet, heu, surtout psychologique à ça, ça pourrait peut-être te permettre de te dire- alors tu me diras, si ça se trouve, c'est déjà le cas, hein- mais, heu, ça pourrait te permettre, heu, de dire que, hem, au moins, tu auras pas de frais, heu, supplémentaires, en fait, à engranger, si jamais il y a un retard indépendant de ta volonté.
Mmh. Oui, beh en fait, heu, justement, heu, le cas typiquement du Canada. Ce qui avait été, heu, vraiment frustrant, c'est donc qu'on avait eu 2:30-2:45 de de retard, heu, et en fait, heu, mon train heu, j'avais pas énormément de de de temps, je sais plus, il y avait à peine 3 heures ou un truc comme ça. Heu, ou un peu je sais plus exactement. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est: le temps que j'arrive, que j'attrape mon sac et tout ça, donc j'ai raté mon train. J'avais une assurance, en effet, sauf que heu, n ils je je me suis retrouvée là-bas et ils m'ont dit: «Ah mais oui, mais en fait si c'est moins de 2 heures, ou si c'est moins de 2:30», je sais plus. Enfin il y avait une limite, en fait, ou en gros bah tant pis tant pis pour moi. Donc j'étais terriblement frustrée, parce que je l'avais prise et et justement parce que l'écart était pas grand et <blows air> et du coup bah c'était pour rien, quoi. Et vu que j'étais étudiante en plus, heu, ça fait jamais plaisir de rajouter un train, heu bah voilà. C'est un budget. Mais, heu, ouais, je l'ai je l'ai tenté, heu. Je pense que maintenant, heu, bon pour essayer de me on va dire, pour calmer ça, c'est peut-être justement d'éviter, quand je peux, hein, parce que c'est de d'éviter, heu, les les délais, heu, trop limites, quoi. Mais bon, heu, c'est pas toujours faisable donc, heu
Mmh mh. Mmh mh. D'accord. D'accord, ouais. Ah ouais. <blows air> Ouais, j'imagine. Oui, c'est sûr, ouais. Mmh mh. Oui, bien sûr. Après, heu, là, je pense à une chose par rapport à ce que tu pourrais peut-être mettre en place, heu, les prochaines fois où tu voyages, heu. Alors tout dépend justement, si c'est des destinations qui varient beaucoup, mais peut-être, heu, de d'antic alors, anticiper, pas au sens de te mettre la pression, heu, et de d'essayer de calculer tous les détails, mais, heu, peut-être avoir une vision globale, en fait, de l'aéroport dans lequel tu te trouves, de la gare aussi. Je sais pas, du coup, si c'est toujours les mêmes, ou si tu varies beaucoup tes destinations, mais vraiment essayer de d'apprivoiser un peu en amont, en fait, heu, le type de lieu où tu vas te retrouver, peut-être ça permettrait une fois que tu es sur place, notamment, en ce qu'il s'agit des correspondances par rapport aux terminaux, heu, par rapport en fait aux temps de aux temps de trajet entre le train, et tout. Même, limite en, mmh comment dire? Selon tes disponibilités, évidemment, de prendre un train, heu, qui qui au qui, même s'il a du retard, ne te garantirait, en fait que tu ne loupes pas ton avion, heu, et une fois sur place à l'aéroport, heu, de savoir, heu, précisément où tu te diriges heu, heu, sans justement, hésitation, heu, je pense, pourrait, heu, te permettre d'appréhender mieux, heu, une fois que justement, bah, tu es sur le tu es en route, justement. Que ça soit ou dans le train ou dans l'avion, d'avoir vraiment une une carte mentale assez claire de vers où tu dirigeras, heu, de manière même un peu automatique. Heu, est-ce que tu penses que ce serait heu, heu, ce ce serait quelque chose, heu, de de faisable, ça?
Mmh mh. Heu, peut-être. Alors après, heu, en effet, il se trouve que c'est il y a l'essentiel, en tout cas de de mes trajets, heu, ce sont à peu près les mêmes. Heu, parce qu'en fait, c'est pour aller voir ma famille qui habite à l'étranger. Heu, donc voilà. Bon après, heu, typiquement, heu, là, ils ont bougé. Heu, à la base, c'était Canada, donc c'est pour ça que je m'étais retrouvée coincée, d'ailleurs. Heu, là, ça va faire 2 ans que c'est le Costa Rica. Donc, c'est vrai que, heu, je connais pas encore très bien l'aéroport, heu, là-bas, où j'atterris. Donc peut-être que ça aidera un peu aussi, quand je connaîtrai un peu plus le le milieu. Bon, Paris, je le connais super bien, ça, ça va, maintenant. Mais c'est vrai que, par contre, heu, bah, c'est un très bon conseil parce que, c'est vrai que, typiquement, c'est des bah, à Paris, il est immense. Donc quand on sait pas typiquement trouver les navettes, heu. Parce qu'en fait, il faut, des fois, vraiment se déplacer un paquet. Heu, bah, quand on ne sait pas, au début, heu, c'était ouais, c'était vraiment terrible, hein. Donc c'est vrai que prendre le temps là-dessus, ça a été, heu, une sacrée aide. Mais ouais, peut-être, il faudrait que je je prenne un peu le temps de faire le tour, heu, il est un peu plus petit, mais mais bon, c'est c'est quand même un aéroport international, au Costa Rica. Donc heu, faudrait peut-être que je prenne le temps de, bah, limite de faire le tour, de regarder un peu les plans. Ouais, c'est pas faux. Heu, notamment parce que alors là, en l'occurrence, après, c'est un bus, mais, heu, pas toujours facile à trouver, hein, non plus, parce que, heu, bah, il y en a pas qu'un. Donc, heu, c'est vrai que ça pourrait calmer un peu, heu
D'accord, ouais. Mmh, OK. Mmh mh. D'accord. O OK. Super. Mmh mh. Ouais, ouais. Mmh. D'accord. Mmh.
au moins, de ce côté-là. Après, bah, le train, ouais, heu, je pense que <sucks teeth> pas le choix: prendre un, heu, limite, heu, bah, bien plus tard, ouais, ça serait peut-être ça, heu, histoire de se dire: «Même si je suis en retard, bon bah je l'aurai, normalement».
Oui. Oui, il te restera heu, alors, c'est vrai que ça peut être difficile dans l'emploi du temps, parfois, mais vraiment parf quand tu sais que c'est, heu, heu, va dire des choses tu as des correspondances avec des avions, heu, quitte à ce que tu attendes de deux heures de plus, heu, je pense que ça pourrait au moins te permettre de de mieux anticiper et de, du coup, ralentir, heu, la pression que tu as par rapport au fait si tu allais le louper ou pas.
Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, je te remercie pour l'écoute, heu, ça m'a fait du bien, un peu, de de pouvoir en parler, heu
Mais, avec plaisir.